बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा मैंने पहले भी कहा ये आधुनिकता का युग है, इसमें क्या है अ, मानसिक रोगी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं अ, छ इतना तनाव भरा माहौल है कि दिमाग पर बहुत ज़्यादा उसका तनाव का असर पड़ रहा है, जिससे, जिससे ब बाल भी गिरना शुरू हो गए हैं, बहुत कम उम्र में बाल सफेद होना शुरू हो गए हैं, ये सब क्या है, तनाव है, तो जो इसका मैं एक कारण ये ही कहना चाहूँगा कि अ, एक्सरसाइज़ भी हो रही है लेकिन ध्यान वग़ैरह नहीं कर पा रहे, जिसकी वज़ह से क्या है मस्तिष्क जो है, इतना खुला नहीं रह पाता कि हम जो है, जो हमारा तनाव है उसे झेल पाएँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अ, योगा, ध्यान ये सब हमें अपनी दिनचर्या में इस तरीके से शामिल करना चाहिए, जिस तरीके से हम अ, खाने को हम शामिल करते हैं अपने, जिससे हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा और हम पूरा दिनचर्या जो है हम बहुत ही अच्छे तरीके से व्यतीत करेंगे।
जी, जी। हाँ, हाँ। हाँ।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 अ, अच्छा। अच्छा। जी। जी।